Ờ, ờ. Ngày hôm nay của mình cũng, ơ, hơi căng thẳng một tí tại vì, ờ, ờ, mặc dù là hôm nay ngày lễ thì mình vẫn phải chạy cái deadline. Ờ, nhìn, kiểu, nhìn
Ừm, đúng rồi. À, tức là bạn vẫn sẽ làm việc trong ngày nghỉ lễ ha?
Đúng rồi, đúng rồi, tức là, kiểu, ờ, mình nhìn người khác nghỉ xong rồi mình phải làm việc ấy, nó không xong thì mình thấy, ơ, căng thẳng thêm. Ờ, tại sao mình lại không được như họ, đấy, kiểu như thế. Thì, ờ, đối với mình ấy, thì, ờ, mình, kiểu, sau một ngày căng thẳng
Ừm, mình hiểu. <chuckles>
thực ra thì, ờ, công việc của mình thì, ờ, có lúc thì nó sẽ chủ yếu là bận rộn nhất là buổi tối, còn mình thì sẽ rảnh hơn là buổi sáng. Thì, ờ, thường, ờ, sau khi, ơ, qua cái ngày buổi tối bận rộn ấy, thì sang sáng hôm sau ấy, thì mình sẽ thường, ờ, cố gắng dậy thật sớm. Có, có, mình cũng sẽ giải trí. Mình sẽ, ơ, kiểu, dậy sớm, ờ, thường là mình sẽ chia có kiểu 2 kiểu hoạt động giải trí đối với mình, thì một là hoạt động, ờ, bên ngoài trời, hai là hoạt động trong nhà. Đó. Thì đối với cái hoạt động, ờ, ngoài trời thì, đấy, thì mình đang kể là mình sẽ dậy sớm nè, rồi mình sẽ bắt đầu, à, đi hóng gió, đi chạy bộ hóng gió. Đúng rồi, chính xác đấy.
Ừm. Ờ. Mới bắt đầu giải trí hả? Ừm. À, hiểu rồi. Ừm. Đi hông gió. <chuckles> Ừm, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi lại đi nghe tiếng chim, ơ, đi nghe tiếng nước chảy. <laughs> Ờ, đi hòa mình vào thiên nhiên á. Ừ, đúng rồi.
À, mình, ờ Đúng rồi, đi đi, gọi là, tham thú thiên, đúng rồi, tham thú của thiên nhiên. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Ờ, và mình cũng là là một người chạy bộ rất là chăm chỉ, rất là hàng ngày.
A. Cái này tuyệt vời đấy, cái này tuyệt vời á! Nhưng nhưng m <chuckles> nhưng bản thân mình thì lại khá nà, ừm, khác, bởi vì bản thân mình thì mình sẽ, ưm, làm công việc, ưm, 5-8, à, nhầm từ 8-5 ha, tức là chiều tối thì mình sẽ bắt đầu là kết thúc công việc rồi và lúc này thì, ừm, mình sẽ có hai phương án. Một là giải trí bằng công nghệ này, hai là mình sẽ, ưm, lựa chọn là đi ra ngoài, thường là sẽ thực tập thể thao chẳng hạn, nhưng bản thân mình thì, ờ, thể thao sẽ có trong ngày, trong tuần ấy chỉ khoảng tầm 2 buổi thôi. Còn nại thì mình sẽ, ơ, giải trí bằng công nghệ, tức là sau một ngày làm việc với chiếc máy tính thì mình lại tiếp tục, à, giải trí bằng chiếc máy tính. <chuckles>
À. Ờ, mình cảm ơn nhá! À há. Ồ, mình mình hiểu, mình hiểu. <laughs> Kiểu mình mình cũng mình cũng giống bạn, mình cũng giống bạn.
Ờ. Nghĩ cũng hơi buồn cười nhỉ? Ờ, mình nhiều khi bản thân nghĩ là thế là cũng không tốt đâu, nhưng mà nhiều khi bảo giải trí thì còn cái gì mà giải trí được nữa. Nếu mà kh bạn bè thì người ta cũng bận, mà cũng có lúc thì mình cũng không thể nào mà đi đâu được. Giả ví dụ như trời mưa chẳng hạn thì đi đâu, đúng không? Thế là, ừm, thôi lại một mình trong phòng lại xem phim thôi, rồi là đấy, không biết như bạn thì sao?
Đúng vậy, đúng vậy. Ờ, thực mình cũng giống kha khá bạn về cái khoản đấy là, kiểu như là, giả sử nếu mà những kiểu, mình dậy sớm nhá, và những cái ngày buổi sáng nó hay mưa ấy, thì, ờ, mình sẽ, ơ, ở trong nhà tìm những cái để làm.
À, ừ nhỉ, đúng rồi. Ừm. Mà ừm, ừm. Ừ, lại tiếp tục, ừm, nằm nằm trên giường và, ờ, nhiều khi mình nghĩ là mình chỉ mất mình mất rất nhiều thời gian vào việc là giải trí bằng bằng việc là chỉ có lướt điện thoại thôi. Và cuối cùng là mất thời gian, nhẽ ra là giải trí, đúng không? Thế nên một chút thôi, xong rồi mình sẽ chuyển qua việc khác, đúng không? Nhưng mà nhiều khi mình sẽ giải trí, gọi là, bị quá đà.
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.